آآ، آه، آه، صحيح للأسف، وزي ما قُلت لِك ل لازم عشان تعدّي الدنيا أنا في حاجات ما كنتش متخيل من يوم من الأيام إن أنا ممكن اعدّيها يعني، بمعنى أنا ما أحبش مثلًا في مواقف بتعدّي في ال في ال في الحياة الزوجية ممكن آآ تقف شوية الحياة عندها آآ، فأنا من الأشخاص اللي ما كنتش باحب ما احبش القمص يعني ما باح ما باحبش ده آه ف فما كنتش اتخيل
إمم. إمم. أيوه. <laughs> تكبير الموضوع يعني و والزعل يطوّل وقمص وكده.
صحيح، والقمصة بدون سبب واللي هو أنت عم ما ما عملت إيه ما اعرفش لو مه مهتم كنت تعرف، أنا يعني أنا مش عاوز أبذِل طاقة مش عاوز أنا أبذِل ط أنا عندي عندي شغلي وعندي شغلين وعندي حاجات كتير عاوز اعملها فأنا مش مش عارف أنا عملت إيه آآ، أصل أنت مش عارف من يومين 3 وأنت بتكلم يا نهار أبيض! يا نهار أب معقولة أنتِ ف أنتِ ف أنتِ فاضية كده خالص للدرجة دي؟ ف ف فاللي هو بعد فترة قريت كتاب كان اسمه اسمه ال الرجال من ال من المرّيخ والنساء من الزهرة من من الزهرة آه، الكتاب ده كان أ جدًا، جدًا، الكتاب ده خلّاني أنا باقول بقى الكتاب ده لازم يبقى إلزامي في كل ال ال ال يعني قبل ما تتجوّز لازم تقراه أ الكتاب غيّر غيّر غيّر حاجات كتير جدًا عن تفكيري عن الست و و و وطريقة بيفكّروا إزاي ما ك أنا بافكّر بطريقة هُم ما بيفكّروش هُم مش هُم مش أصلًا مش في دماغهم زي ما أنتِ بتفكّر ده خالص، أنتِ تقعُد تكلمها عن الشغل وعملِت وعم هي مش في دماغها الكلام ده أصلًا، يعني هي في دماغها أنت قُلت لها وأنا باتكلم ده أنا النهاردة وأنا في الشغل عملت كذا و وفُلانة قالت لي أز هي في دماغها في فُلانة دي هي سابت كل اللي أنت عمّال تتكلم فيه ده وعاوزة تفكّر ترجع لك بعد ساعة هي مين فُلانة دي؟
اهم. أيوه. إمم. <chuckles> إمم. <laughs> آه. مرّيخ والنساء من الزهرة، إمم، كتاب عظيم. إمم. آه. <laughs> إمم. أيوه، بالضبط. بالضبط جدًا، جدًا. إمم، إمم. إمم. أيوه. إمم. وأنت ما ي وأنت ما يكونش أصلًا في دماغك إن أنت بتحكي الموقف، ولا فُلانة دي كانت أصلًا في دماغك خالص، أنت في دماغك الموقف نفسه أو ال الحدث نفسه اللي حصل في الشغل، بس هو فعلًا <laughs> فعلًا برضه في ناس كتير أوي بتقول إن تفكير الستات غير تفكير الرجال خالص، وإن كل واحد المفروض يبقى بيعرف تفكير ال ال الجنس الآخر إزاي، يعني أنت علشان تبقى بتتعامل مع ست، وتعرف تتعامل معاها لازم تكون تعرف هي أصلًا بتفكّر إزاي، و و والعكس صحيح برضه، يعني هي برضه واجب عليها إن هي تكون بتعرف أنت إزاي بتفكّر، وإيه اللي بيشغل دماغك، وإيه أولوياتك، ففي ناس كتير أوي بتقول إن ال الموضوع ده مهم جدًا، جدًا كمان.
بالضبط. <chuckles> أيوه. صحيح. إمم.